Imm, bende şöyle bir sorun var; sağlıklı atıştırmalıkları çok fazla tüketmiyorum ve, hani, gün içerisinde de yediğim şeyler genelde paketli yiyecekler oluyor. Çünkü hem bö hızlı olsun diye aslında ya da, işte, mesela, "Şimdilik, hadi, bu seferlik böyle yiyeyim." diyorum ama o bu seferle kalmıyor, yani, o bir kereyle kalmıyor ve gün içerisinde bunu sürekli tekrarlıyorum. Eee, bir noktadan sonra bu, emm, ya kilo almaya sebebiyet veriyor. Yani, tabii ki de çok kilolu bir insan değilim aslında. Yıllardan yıllar boyunca sürekli, böyle, atıştırıp ye çok yiyip de böyle kilo almayan, sevilmeyen insanlardan bir tanesiyim. Ama belli bir yaştan sonra, hani, ne kadar bünyen hızlı da çalışsa kilo almaya başlıyorsun. Özellikle de bel bölgesinde bir yağlanma oluyor. O yüzden de aslında bu alışkanlığımı tamamen bırakmaktansa birazcık daha, hani, sağlıklı bir şeylere yönelmek istiyorum. İmm, daha çok nelere dikkat etmeliyim çok fazla bilgim de yok aslında. Daha önceden hiç, iii, dikkat etmem gerekmemişti çünkü. Ama bu konuda bir önerin, tavsiyen varsa duymak çok isterim.
Evet. Tabii. Evet. Çok doğru. Eee, yani, tabii ki bu konuda sana yardımcı olmak, tavsiye vermek çok isterim. Ama tabii, yani, burada, eee, birazcık dilersen, eee, durumu daha iyi anlamak için sana bazı sorular sormak isterim. Eee, şu anda, eee, bu tarz atıştırmalar, eee, gün içerisinde genelde ne zaman atıştırıyorsun? Ve, eee, ne kadar sıklıkla yapıyorsun bunları?
Tabii. Ya, gün içerisinde en kötü zamanda atıştırıyorum daha çok. O da geceleyin ya da akşamleyin, işte, belli bir saat nasıl diyeyim? Saat, işte, 20.00-21.00 daha doğrusu 21.00'dan sonra diyeyim, eee, daha gerçekçi olayım. O zamanlarda daha çok atıştırıyorum çünkü mesela ağır bir yemek de yemek istemiyorum, yalan olmasın. Yani, o saatten sonra oturup da, böyle, mükellef bir sofra hazırlayamam da kendime. O yüzden daha çok geceleyin atıştırıyorum ve bir şey izlerken çok fazla atıştırıyorum. O yüzden, emm, geceleyin atıştırmalıkların da çok büyük bir çoğunluğu yağ olarak, eee, yol, su, elektrik gibi geri dönüyor bana. Ondan biraz, işte, sıkıntılarım var diyebilirim.
Anladım. Evet. Evet. Ya, aslında gerçekten bu konuda seni, eee, anladığımı belirtmek isterim öncelikle. Eee, çünkü, üüü, aslında çoğu insanın yaşamış olduğu sorunlardan bir tanesi bu, eee, gece atıştırmalık gibi ama, eee, bununla alakalı, eee, aslında, eee, yapabileceğin çok fazla şey var, eee, yani, belki, iii, beslenmeni tekrar bir gözden geçirebilirsin. Gün içerisinde belki, eee, sonuçta, eee, aldığın karbonhidrat, yaktığın karbonhidrat bunlar, eee, belki birbirini tutmuyordur ve, eee, gece aslında ister istemez, eee, bu atıştırma ataklarına da sebebiyet veriyor olabilir. Eee, peki, eee, yani, eee, şeyden bahsettin. Şu anda, eee, genelde mesela bir film izlerken bir atıştırmalık istiyorsun gibi algıladım ya da, işte, evde oturuyorken, eee, yaptığından bahsettin. Eee, genelde bu, eee, atıştırmalıkların, eee, içeriği ne oluyor? Yani, eee, örnek veriyorum cipsler mi yoksa, ne bileyim, çikolatalar mı? Eee, bu tarz şeyler mi yoksa, eee, arada, böyle, sağlıklı şeyler de denediğin oluyor mu?
Doğru. Hımm. Olabilir. Hı hı. Hımm. Eee, aslında ağırlıklı olarak, böyle, tatlı istiyor canım belli bir saatten sonra ama, işte, emm, tuzlu olarak cips de yiyebiliyorum. Mesela, işte, cips yiyorum, kolamın kalan kısmıyla. Genelde az kola tüketmeye çalışıyorum. En azından oradan birazcık kısayım diye. Emm, mesela kolanın yanında, işte, tuzlu bir şey yiyorum çünkü kola tatlı olduğu için yanında tatlı bir şey yiyemiyorum ama Aynen, genelde kahve içtiğim için, emm, çikolata yiyorum, gofret, emm, bisküvi, kurabiye. <chuckles> Çeşitler gittikçe artıyor ve aklıma geldikçe ama evet, böyle, bir huyum var. Hatta, emm, işte, çikolatalı lokumlar var onları falan çok seviyorum ya da, böyle, emm, puflar var, içinde çikolata var. Onları falan çok seviyorum. Geçen gün eşim onu bir yere kaldırmış, ben 1 paket almıştım. "Sana yok bundan." deyip, böyle, ııı, bulduktan sonra çünkü bütün rafları boşalttım, yani, geceleyin bir krizim tuttu. "O çikolatayı tatlıyı yemem lazım." diye. Bütün rafları boşalttıktan sonra en sonunda buldum. "Eee, sana bundan yok." deyip, emm, gidip başka bir yere sakladım. Çünkü o da yiyor. Aslında o yiyince ben de yiyesim geliyor. Yani, belki birazcık daha az yiyeceğim ama onun da etkisi oluyor açıkçası. O da seviyor, böyle, atıştırmalık bir şeyler yemeyi.
Evet. Dengelemesi için. Evet. Eh. Anlıyorum. Anladım. Ya ya, evet, aslında, eee, yani, bu şekilde eşinle beraber birbirinizi etkileme durumu <coughs> kesinlikle olabilir ama tabii, yani, burada, eee, bu tarz atıştırmalıkların aslında ne kadar erişebilir olduğu da çok önemli. Yani, eee, senin, eee, dolabına koyacağın, eee, buzdolabına koyacağın ürünler aslında biraz daha, eee, yapacağın seçimlerde, eee, daha dikkatli davranırsan eğer aslında, eee, bu konuda biraz daha, eee, önlem belki sağlayabilirsin. Eee, tabii burada, eee, yani, insanlar tabii ki, yani, bu saymış olduğun şeyler, eee, lezzetli. Zaten bunların, eee, çoğunun amacı, eee, içerisindeki şekerle içerisindeki, işte, eee, o bağımlılık yapabilecek, yani, insanı mutlu edecek olan, eee, şeyler salgılattığı için <coughs> sen bunları anlatırken bile aslında insan ister istemez mutluluk duyabiliyor, yani, çünkü o yiyecekleri yediğin zaman, eee, gerçekten kendini mutlu hissedebiliyorsun. Bu kesinlikle doğru bir şey ama tabii ki, yani, bunların, eee, hem, eee, yani, vücudun yağlanması hem, işte, eee, yani, sağlıklı bir hayat yaşama konusunda düşünüldüğü zaman aslında çok zararlı yiyecekler. Özellikle paketli, işlenmiş, eee, yiyecekler. Eee, tabii burada belki şöyle bir şey deneyebilirsin. Yani, en azından, eee, yani, yapacağın bir alışveriş listesinde, yani, bir markete gittiğinde alışveriş yaptığında belki bu tarz atıştırmalık alıştırmalıklar yerine daha böyle, eee, kolay, eee, daha böyle, besleyici, daha böyle, alternatif şeylere yönelebilirsin. Örneğin, işte, meyve olabilir, eee, kuruyemiş olabilir, meyveli yoğurt olabilir, eee, ya da, işte, eee, daha böyle, eee, senin o anki, eee, şeyini etkileyecek mesela domates, salatalık gibi şeyler de aslında, eee, mesela bunları, eee, bir tuz yardımıyla, eee, işte, tuzladığın zaman aslında o tuz ihtiyacını da belki karşılayabilirsin. Sence böyle bir şeyi denemek, eee, en azından alışveriş listene bunları eklemek ve bir sonraki alışverişte yapman, eee, faydalı olur mu sence?
Hı hı. Doğru. Hımm. Kesinlikle. Evet. Doğru. Hımm. Iıı, evet. Doğru. Ya, kesinlikle faydalı olur çünkü, eee, genelde gittiğim zaman hep gözüm, böyle, işte, sağlıksız olan daha önceki alıştığım atıştırmalıklara gidiyor. Ya, alternatif olarak alışverişe çıktığımda, bir liste oluşturursam en azından ve o listenin dışına çıkmamak için, hani, kendimi telkin edersem kesinlikle işe yarayacaktır. Sadece domatesi çok sevmiyorum ama salatalık olabilir kesinlikle. Çünkü, emm, domatesi sadece yemekte ya da salatada yiyebiliyorum. Öyle tuzlayarak yiyemem ama, şey, çok lezzetli geldi şu anda bile o salatalık yemek, taze taze, güzel kokan. Kesinlikle onu yiyebilirim.
Evet. Anladım. Eee, yani, evet, tabii, burada senin tercihlerin çok önemli. Eee, yani, eee, yapacağın alışverişte de, eee, ben bu konuda aslında seni de çok iyi anlıyorum. Yani, markete gittiğin zaman, eee, özellikle bu işlenmiş gıdaların, eee, bulunduğu reyonlar gerçekten çok ilgi çekici bir şekilde de yapılıyor, ki zaten aslında, eee, yani, pazarlamada, eee, yani, insanların direkt, böyle, kasaya gittiğin zaman direkt karşına çıkıyor, işte, rafları dolaşırken direkt karşına çıkıyor. Eee, tabii burada aslında kendini kontrol etmen çok önemli. Hatta belki şöyle bir şey de önerebilirim, yani, özellikle, eee, markete, böyle, alışveriş yapmaya gittiğinde genelde eğer insanlar aç şekilde giderse, eee, biraz daha bu, eee, ürünlere karşı daha, eee, istekli olabiliyorlar. Eee, mesela bu tarz alışveriş yapacağın zaman, eee, yemekten sonra, yani, kendini tok hissettiğinde, hani, o vücudundaki kan şekerin, eee, yüksek olduğu zamanda gidersen aslında bu da çok güzel bir taktik olabilir. Ve, eee, belki o an, eee, canın isteyemeyebilir ve sadece elindeki o alışveriş listene odaklanabilirsin. Eee, tabii, burada kendini kontrol etmen de çok önemli. Eee, çünkü gerçekten bazen çok zor olabiliyor. Eee, özellikle o reyonların önünden geçerken ama tabii bunları, eee, yani görmezden gelip daha böyle sağlıklı reyonlara aslında yönelerek, eee, aslında, eee, deneyebilirsin. Eee, tabii bunun yanında, eee, şeyi de yapmak çok önemli, yani, eee, mesela alacağın ürünlerin, işte, etiketini okuma, içerisindeki şeker oranı, içerisindeki tuz oranı, eee, belki bu noktada da, eee, yani, eee, alacağın şeylerde, ürünlerde bunlara dikkat ederek, "Hangisi benim için daha mantıklı olur, hangisini tüketirsem?" Çünkü orada mesela 100 gramındaki kalorisini de görebiliyorsun ve alacağın şeker ve, eee, işte, protein oranı, şeker oranı, karbonhidrat oranı, eee, bunları da görebiliyorsun. Biraz böyle lifli yiyecekler, eee, biraz böyle, işte, daha dikkatli şeyler, eee, yaparak aslında, eee, belki, eee, o ulaşılamaz yaptığında çünkü evde, eee, bin olmadığın zaman aslında alternatif şeylere yöneleceksin. Sence böyle bir başlangıç nasıl olur senin için?
Evet. Doğru. Hı? Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Haklısın. Ya, böyle, bir başlangıç benim için çok iyi olur. Özellikle listeleme yaptığım zaman dediğin gibi, hani, gereksiz, emm, aslında gitmemem ya da, böyle, dikkatimi çekmeyecek, abur cubur kısımlarına da girmem. En azından o listedekilere odaklanacağım için, hani, gereksiz başka bir şeyler almam. Özellikle de şu söylediğin çok doğruydu. Ben, emm, gittiğimde genelde, eee, aç karınla gidiyorum. Yani, mesela yemek yapacağım, 1 malzeme eksik. Onun için gidiyorum ama yemek yapacağım için de aslında bir noktada da karnım aç oluyor. O yüzden de gittiğimde, emm, hani, yemeklik malzemeleri alırken bir de gereksiz bir abur cubur alışverişim de oluyor. Hani, o noktada kesinlikle sağlıklı atıştırmalara yönelmek için eğer gideceksem öncesinde bir şeyler atıştırıp en azından o aç duyguyla, yani, o açlıkla gitmeyip, emm, gözümün dönmesini engelleyebilirim kesinlikle ve listeleme yapacağım için de o listenin dışına çıkmamak konusunda dediğin gibi bir noktada da bana yardım sağlayacak. Çünkü ya, kasaya gidiyorsun, gözünün önünde gerçekten o şekerli yiyecekler, işte, emm, girişte zaten genelde oluyor çok dikkat çekici olsun diye ya da, emm, kasaya yakın taraflara mesela, böyle, güzel ambalajlı ürünleri koyuyorlar. Bunların hepsi aslında, emm, beni <chuckles> abur cubura iten ve sağlıksız, paket ürününe iten belli başlı şeylerden bazıları. Eee, evin içerisinde, hani, yemekleri kendim yaparsam ve, böyle, salatalık gibi bahsettiğin, böyle, meyve gibi atıştırmalıkları yersem özellikle de şeker ihtiyacımı en azından bastırmış olurum meyvenin içerisindeki şekerden. O da üzerine zaten meyve yedikten sonra çikolata yiyemiyorum. Hani, yiyemiyorsun. Onun içerisindeki şeker yeterli geliyor. O yüzden de onu da deneyebilirim, onu da yapabilirim. Yani, çok güzel öneriler verdin. Çok teşekkür ederim vermiş olduğun bu güzel öneriler için. Hepsini denemeye çalışacağım.
Evet. Evet. Doğru. Tabii ki. Evet. Maalesef. Anlıyorum. Hı hı. Eee, rica ederim. Eee, umuyorum faydalı olacaktır ve en kısa sürede sonuçlarını görmeye başlarsın.
Umuyorum ben de. Tekrardan çok teşekkür ederim. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.
Hoşça kal.